Wie ist es denn bei dir? Wie hast du wenn du jetzt mal so zurückguckst auf dein bisheriges Leben, wie hast du entschieden, welche Chancen du wirklich nutzt und welche Chancen du vielleicht, ja, so außen vor lässt?
Ja, das ist, glaube ich, total spannend, weil ich denke, dass viele Chancen, die sich einem bieten im Leben, ähm, darüber entscheiden, wie man, ja, den späteren Lebensverlauf eingeht. Ich glaube, das ist, ja, fast schon mit entscheidend, wie du das Ganze, ja, die Entscheidungsfindung angehst. Bei mir war es damals so ähm, ich glaube, eine der wichtigsten Chancen, die ich gehabt habe, ist nach meinem Abitur im letzten Sommer, dass ich die Chance hatte, Vollzeit-Selbständigkeit, äh, quasi zu machen oder mich darauf zu fokussieren. Und j ja, die Chancen habe ich damals dann ergriffen.
Mhm. Ja. Mhm. Ah, cool. Okay. Ja, super, das, ach, das kl äh das ist ja dann wirklich auch, ähm ja, auch in Deutschland fast auch was Besonderes, ne, dass jemand direkt nach dem Abitur in die Selbständigkeit geht. Kannst du vielleicht kurz erk erzählen, wie sich das so ergeben hat und, ähm, ob ob sich das auch schon in deinem letzten Schuljahr abgezeichnet hat, oder wie kam das?
Ja, total. Also ich habe quasi im letzten Schuljahr schon angefangen, daran intensiv zu arbeiten, viel dafür zu machen, dass das alles so, ja, funktioniert, wie ich's mir vorstelle. Dann habe ich damals quasi die Entscheidung getroffen, okay, ähm, ich mache das. War auch schon 'n bisschen mein Vater lebt's mir so 'n bisschen vor, der macht auch viel im, sage ich mal, Online-Marketingbereich. Also in die Richtung geht auch meine Selbstständigkeit und, ähm, er hat mir damals so, als ich 18 wurde, im Sommer zwischen der 11. und 12. Klasse quasi die Perspektive eröffnet, dass ich mit ihm das Ganze machen kann und ihn zumindest unterstützen kann, bisschen bei ihm lernen kann und das dann so 'n bisschen, sage ich mal, ja, nicht übernehmen, aber so ähnlich, mit ihm zusammenarbeiten kann. Und so hat es sich entwickelt.
Mhm. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Ja. Ach, das ist aber super. Also, dann dann ist dein Vater ja quasi dann auch so 'n bisschen also, klar, Vater ist ja eh so 'n bisschen vielleicht auch so 'n Vorbild dann, äh, für junge Männer, aber dann ist er quasi auch so dein Business-Partner geworden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, schon so 'n bisschen. Also, das war, wie es quasi sich entwickelt hat. Und da bin ich auch, ja, sehr stolz darauf, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Mhm. Super. Und wie ist das denn jetzt, ähm, aktuell? Ähm, wie lange ist das jetzt her mit dem Abitur? War das letztes Jahr?
War diesen Sommer, also, quasi dieses Jahr im Juni.
Ah, okay. Mhm, und dann, ähm, wie ist es jetzt aktuell? Also, wie hat sich das entwickelt? Bist du jetzt mit deinem Vater sehr eng noch nach wie vor im Austausch zu dieser Selbständigkeit oder agierst du auch so 'n bisschen mehr alleine inzwischen?
Ich habe mich schon 'n bisschen abgespaltet, weil ich mir gedacht habe, okay, ich möchte jetzt nicht, sage ich mal, sein Angestellter sein, sondern wirklich so 'n bisschen eigenes machen. Ich habe eigene Kunden. Ähm, aber wir gehen in 'ne ähnliche Richtung. Also, wir machen ähnliche Tätigkeiten, sage ich mal. Deswegen ist es, sage ich mal so 'n bisschen, ähm ja, wir wir arbeiten schon zusammen, aber es ist mehr wir haben beide so unser eigenes Ding so 'n bisschen.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Okay und wie ist das so, ähm, weil viele Selbstständige, die jetzt auch so im Bereich Online-Marketing arbeiten, wenn die Solo-Selbstständige sind, dann haben die vielleicht nicht unbedingt immer so Lust, das so so ich sage mal so ausm Homeoffice zu machen, sondern gehen so in so s äh, Coworking Spaces, ne, um sich da auch so mit anderen zu connecten, vielleicht auch, dass man irgendwie Kunden gemeinsam durch Projekte generieren kann. Wie handhabst du das so örtlich gesehen, deine Selbständigkeit?
Im Sommer war ich 'n großer Fan davon, ähm, ja, auch in Coworking Space zu gehen, in Büros zu gehen und da zu arbeiten, weil ich finde einfach, es ist 'n wichtig, privat und beruflich sehr stark zu trennen. Problem ist aktuell, ich habe beim Fußball Fußball mir das Kreuzband gerissen, heißt, ich bin aktuell ja, nicht mö nicht mö ist mir nicht möglich, ähm, hinzufahren, ich muss quasi zu Hause sitzen und hier die Zeit verweilen.
Mhm. Oh nein. Ja, gute Besserung. <giggles> Mhm. Mhm. Okay, und das heißt aber, wenn du dann wieder genesen bist, wenn's deinem Bein besser geht, dann hast du auch vor, dann wieder, ähm, in Coworking Space zu gehen?
Total, ja, einfach die Produktivität, die Energie ist dort 'ne ganz andere und du w schaffst viel mehr einfach. Das ist ja, das, was ich mir vorstelle quasi.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Und sag mal, wenn du jetzt nicht diese Möglichkeit bekommen hättest, in die Selbständigkeit, äh, zu gehen direkt nach dem Abitur, hättest du so einen Plan B gehabt?
Ja, ähm, mein Plan B wäre gewesen wahrscheinlich Lehramt zu studieren. Also, äh, ich habe schon mit vielen Lehrern gesprochen, die haben mich alle Jahre, sage ich mal, gesehen. Ich bin auch sehr sozial. Ich, äh, habe auch früher lange Fußballtrainer heißt, ich habe diese soziale Komponente quasi schon immer so 'n bisschen im Blut mit mir getragen. Und, ähm, das heißt, ja, mein Plan B wäre wahrscheinlich gewesen, zu studieren.
Mhm. Ja. Mhm. Ah, okay. Und dann hättest du, ähm hättest du dann a in Köln an der Sporo gerne studiert oder an an anderen, äh, deutschen Universitäten, wo man sich auch so auf das Thema Lehramt und Sport fokussiert hat?
Ja, schon in Richtung Sport wollte ich gehen. Ich war jetzt ich ich komme jetzt aus dem Osten, das heißt, ähm, ja, also etwas weiter westlich wäre jetzt 'n bisschen weit weg, aber ich wäre offen, was Neues zu sehen. Also, ich hätte mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil, wie gesagt, die Selbstständigkeit ist schon so 'n bisschen im in der 12. Klasse entwickelt, ja die habe ich mir angeguckt und da war eigentlich die Entscheidung „okay, das machst du jetzt“, äh, ziemlich klar danach.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Und wie haben denn so deine Freunde reagiert? Weil ich kann mir vorstellen, ähm, dass du jetzt wahrscheinlich der einzige aus deinem Abiturjahrgang warst, der das so gemacht hat. Die meisten wären dann vielleicht, weiß ich nicht, ähm, dann jetzt erst mal Uni machen oder jobben. Wie haben die so reagiert, wenn du jetzt mal so an deine 2, 3 engsten, äh, Bekannten denkst?
Ja, also die meisten also meine engsten Bekannten, meine ich habe so 3 beste Freunde, die wussten ja alle schon, was ich so 'n bisschen mache. Das heißt, für die war's quasi schon fast, ja, vorgezeichnet der Weg, der die wussten: „Das ist was, worauf er Bock hat, das wird er wahrscheinlich machen.” Und die feiern das auch. Die finden es cool, dass ich den Schritt gewagt habe, weil es ist natürlich schon 'n Risiko, sage ich mal, ohne große Ausbildung, ohne Studium das zu machen. Und die unterstützen mich auch, also klar, die alle selbst gehen studieren und machen so 'n bisschen ihr eigenes Ding, aber, ähm, ja, sagen: „Total geil, was du machst, äh, stolz auf dich.” so sinngemäß.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Okay, cool. Und hast du so ähm, wenn du so jetzt an deine Zukunft denkst ich meine, ich sage mal so die nächsten 5 Jahre, ne? Hast du dann irgendwie so 'n Masterplan oder so 'n Ziel, was du gerne erreichen möchtest? Also, willst du bei dieser Selbständigkeit bleiben, oder sagst du: „Ah, ich gucke mir das jetzt mal 1, 2 Jahre an und dann mal gucken, ne, ich bin ja noch jung, vielleicht probiere ich dann was anderes.”
Ich will jetzt nicht zwingend selbstständig bleiben, sondern ich möchte mein Unternehmen quasi größer skalieren, dass ich mehr ins Unternehmertum gehe. Heißt, dass ich weniger operativ im Geschäft tätig bin, sondern vielleicht mehr in der Leitung, heißt quasi mein Unternehmen skalieren. Im Unternehmen, äh, Angestellte einstellen, die vielleicht, ähm, ja, mich bei der Arbeit unterstützen können und so quasi einfach, ähm, ja, das Ganze größer machen. Das Ganze erfolgreicher machen und so natürlich auch finanziell 'n bisschen besser dazustehen und gleichzeitig 'n bisschen mehr Freiheit zu haben. Also, mein Ziel ist eigentlich, mich immer weiter so rausziehen aus dem operativen Geschäft. Wenn ich eben Menschen zeigen kann: „Wie funktioniert das, äh, wie steuert man das alles?", dass man quasi langfristig sagt: „Okay, ich habe jetzt 'n stabiles Einkommen, ohne dass ich jetzt aktiv jeden Tag, äh, 9, 10 Stunden schuften muss.” Klar, man wird sich als, äh, Geschäftsführer nie komplett rausziehen können, aber so 'n bisschen, ähm, das Ganze quasi zu automatisieren.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, also, dass du auch mehr so in in strategische Arbeiten gehst und genau das Operative dann deinen deinen Mitarbeitenden sozusagen überlässt. Und wie ist das denn, also, wenn man das jetzt also w wirtschaftlich b nochmal betrachtet? Dann ist ja alles, was jetzt so zu tun hat mit Unternehmensführung und so das hast du dir ja jetzt selber beigebracht oder von deinem Vater halt auch so mit abgeschaut und gelernt. Hast du da so 'n gutes Gefühl, ähm, wenn du so in die Zukunft schaust, dass das so reicht, was du da an Know-how hast, oder hast du irgendwie so noch so den Gedanken so: „Hm, vielleicht sollte ich dann irgendwie so, ich sage mal, so Richtung BWL oder so vielleicht sollte ich dann doch nochmal den einen oder anderen Kurs belegen.” Sei es jetzt online oder wie auch immer, ne?
Total spannendes Thema, glaube ich. Also, hm, ich denke, es ist schwierig. Das der ganze Markt ist sehr dynamisch, heißt, ich glaube, wenn ich mich damit wirklich beschäftige und auch sage: „Okay, ich bin die ganze Zeit im Bereich drinnen und ich komme soweit gut klar.“ Aber dann habe ich Wissenslücken. Da sind solche Kurse glaube ich, extrem sinnvoll und können mir, ja, auch extrem Wissensvorteile beschaffen. Ich denke mir, es ist sinnvoll. Man muss halt sich immer auch bisschen anpassen, weil das ist genau wie, äh, sage ich mal, der Markt ist auch diese ganze Grundwissenssache sehr dynamisch, heißt, es gibt immer neue Sachen, die musst du vielleicht wissen, die musst du ja, ähm ja, dir neu aneignen. Und wenn du eben das Wissen hast, kannst du dir, glaube ich, extrem große Vorteile gegenüber anderen verschaffen. Also, ich glaube, da ist der größte Vorteil einfach, wenn du dranbleibst und ständig dich weiterbildest.
Hm. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, ich glaube auch dieses also, viele Menschen sagen ja auch, dass dieses sogenannte lebenslange Lernen, dass das so total essenziell ist, ne? Jetzt auch grade in so Zeiten der Digitalisierung und Co, dass man da so auf dem immer aufm neuesten Wissensstand bleibt. Wie ist das denn so, wenn du schaust? Du sagst, du bist so in, ähm, ähm, im Osten von Deutschland. Ist das so die Region, wo du so tätig bist? Wie sieht es da so aus mit, äh, Mitbewerbern, mit Konkurrenten? Hat hast du da so 'n Alleinstellungsmerkmal für dein für dein Angebot?
Ehrlicherweise, ähm, gar nicht so unbedingt. Also, ich beschäftige mich hauptsächlich mit, ähm, Copywriting für Unternehmen oder auch Social-Media-Marketing, was quasi primär Unternehmer ich bin grad dabei, quasi meinen Wissens-Speicher so bisschen zu expandieren, dass ich, sage ich mal, für Unternehmen auch KI-Automatisierung bauen kann, als quasi, ähm, dass, ja, ich quasi Prozesse einfach automatisiere, Unternehmen quasi sehr viel Zeit kosten und das quasi aktuell, wo ich dran bin, ähm. Das finde ich extrem spannend und ich glaube, ähm, es gibt zwar hier in der Region jetzt keinen, der das Ähnliche macht. Deswegen brauche ich keine einsch Alleinstellungsmerkmal. Ich muss einfach gut machen, was aktuell quasi am Markt 'ne Lücke ist. Deswegen, ähm, ja, klar, für die Tätigkeit, die ich mache, musst du halt nicht primär vor Ort sein, heißt, es gibt Konkurrenten aus ganz Deutschland, die mit mir konkurrieren. Aber hier in der Nähe bei mir konkret ist das noch nicht verbreitet, wie wahrscheinlich in NRW oder zum Beispiel Bayern.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ne, das klingt also, klingt auf jeden Fall total schlüssig und auch gut überlegt, was du dazu gesagt hast. Und, ähm, wie ist das so, bist du denn, ähm, spezialisiert auf so 'ne bestimmte Kundengruppe? Also, so bist du eher so für kleine mittelständische Unternehmen tätig, oder kannst du da vielleicht was zu sagen? Weil manchmal kann ich mir vorstellen, ist es ja auch so, dass die das auch grade gut finden, wenn jemand aus der Region sie unterstützt in Social Media, der dann vielleicht auch mal so vorbeikommen kann, ne, der dann auch vielleicht mal in die Firma fahren kann und sagen kann: „Hey, ne, wir machen jetzt hier 'n Reel zu dem und dem Thema.“ Oder so. Der genau bist du jemand, der auch so da den Kontakt sucht zu deinen Kunden?
Ja, also, persönliche Bindung ist mir sehr wichtig, heißt, ich gehe auch viel auf die Region. Ich habe Kooperationen mit vielen Handwerkern aus der Region hier, so Schreiner, Elektriker, so in die Richtung geht meine ja, meine Dienstleistung sehr stark. Ähm, die Menschen finden es auch gut. Also, wenn du bereit bist, dich, sage ich mal, ähm, für die zu opfern, mit denen was zu machen, so dann, äh, sind die immer so: „Okay, cool. Komme vorbei. Lass was machen.” Denn, ähm, haben die da eigentlich auch ganz andere Wertwahrnehmung für deine Dienstleistung. Das ist einfach 'n schönes Gefühl, wenn die Menschen das auch wertschätzen, was du quasi mit äh, für die machst. Ähm, und ja, also regional ist schon cool. Klar, ist natürlich immer schwierig, die Menschen davon zu überzeugen, weil, vielleicht kannst du dir 'n bisschen vorstellen, der ostdeu ist zwar auch 'n bisschen Vorurteil, aber der ostdeutsche Handwerker ist jetzt nicht der größte Social-Media äh, Fan, aber, ähm, man kriegt schon Leute überzeugt davon, weil sie auch den Mehrwert sehen und die Digitalisierung auch wahrnehmen wollen.
Ah. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja. Ja, super. Ne, das klingt auf jeden Fall total gut. Und ist dir denn schon mal du bist jetzt, ähm, wahrscheinlich, äh, bist du schon 20 Jahre alt, wenn ich fragen darf, oder bist du noch unter 20?
Ich bin noch unter 20.
Unter 20. Ähm, wie ist es denn, wenn du dann so deinen Kunden so zum ersten Mal begegnest, sagen wir mal, ne, der Elektriker, von dem du gerade erzählt hast. Reagieren die dann erstmal so 'n bisschen stutzig, dass du noch so 'n bisschen jünger bist, oder finden die das eher positiv?
Die f also, die, ähm, sind meistens erstmal stutzig. Aber sobald sie merken, was für Equipment habe, was ich auch, ähm, für Wissen mitbringe, sind sie, ähm, ja, schon überrascht und, äh, sagen: „Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass du so weit vom Wissen schon bist. Ähm, du bist zwar jetzt nicht der typische, äh, der in meinem Alter ist und der vielleicht mir, ja, auf Augenhöhe kommuniziert. Aber du hast auf jeden Fall viel Fachwissen in dem Bereich. Also Respekt dafür." Und das kriege ich meistens so zu hören. Also die meisten Menschen sind zwar überrascht, aber merken dann, wenn ich, ja, über mein Fach rede, dass ich quasi Kompetenz habe in dem Bereich.
Mhm. Mhm. Super. Ne, also das klingt ja auf jeden Fall total spannend, weil ich denke, du bist so ein äh, ein junger Mann, <chuckles> der genau weiß, was er will und, äh, du wirst bestimmt so deinen Weg deinen Weg gehen. Und, ähm, wie ist das? Hast du so, ähm du hast schon gesprochen, dass dein Vater dich natürlich jetzt auch so 'n bisschen beeinflusst hat da an dieser Selbständigkeit oder empowered hat. Aber hast du denn irgendwie so in der Wirtschaft oder so in den Marketing-Szenen irgendwelche Vorbilder oder irgendwelche Figuren, andere Unternehmer, wo du sagst: „Oh, der hat das cool gemacht irgendwie." Gibt's da so jemanden?
Ja, also, es gibt einige, die ich e aktiv verfolge. Also, es gibt zum Bei also, ich weiß nicht, ob dir die Namen was sagen, aber so 'n, ähm
Ja, also erzähle mal von einem und beschreib den 'n bisschen, das finde ich ganz interessant.
Ja, es gibt also die meisten Menschen, die w machen auch nicht nur quasi das Social-Media-Marketing für andere, sondern auch ihren eigenen Weg dokumentieren. Das heißt quasi, dass sie, äh, ja, einfach die Zuschauer mitnehmen auf ihrem Weg, was sie quasi machen. Und der eine zum Beispiel, der ist total dynamisch und immer so 'n ganz typisches Intro für sich wo er sa also ich rede 'n bisschen so, aber: „Heute habe ich das und das gemacht.“ Und es geht geht immer so los. Und es klingt ja erstmal total langweilig, aber der Schnittstil und diese Erzähltechnik, die er hat, ist, ähm, total spannend. Das heißt, ähm, er catcht die Zuschauer total. Und damit, äh, ja, sehe ich mich sehr drin wieder, kann viel immer lernen oder: „Heute habe ich gelernt.” auch zum Beispiel erzählt er manchmal so, und, ähm, da kann ich sehr viel mitnehmen von, weil ich mich sehr identifiziere mit, äh, dem, was er macht. Und gleichzeitig, äh, ja, auch irgendwo vielleicht 'n Vorbild langfristig, dass ich auch mal sowas plane in die Richtung, weil über solche, äh, K Vertriebskanäle kann man auch gut, ähm, Kunden gewinnen, auch vielleicht durch passiv oder passive Kunden.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Also so über so 'n dass du meinst, dass du quasi dir auch vorstellen kannst, so das Selbstmarketing auch so 'n bisschen so in Fokus dann zu stellen, ähm, und dann auch noch auf die Art und Weise vielleicht so neue Kunden zu generieren?
Total. Also, wenn, ähm, ja, die Menschen sehen, wie du mit Leuten zusammenarbeitest, wie auch dein Schnitt-Ziel ist, wie deine Qualität auch ist von Bildern von Schnitt-Ziel. Wenn du da gute Qualität liefern kannst, dann sind viele Menschen gleich viel überzeugter, weil sie haben ja 'n Proof of Concept, quasi 'nen Beweis, dass das Ganze funktioniert, was du machst, und auch gut ist. Dann, ähm, sind die Menschen immer viel offener, da mit, äh ja, 'ne Zusammenarbeit zu starten.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ach, cool. Und kannst du so, ähm, zum Abschluss vielleicht noch sagen, so welche also, wenn wir jetzt nur uns Social Media mal angucken, ähm, was du für deine Kunden machst, welche Kanäle du da hauptsächlich so, äh, bedienst?
Ja, also primär Instagram und TikTok, weil es einfach die Plattformen mit denen du am schnellsten am meisten Reichweite bedienen kannst. Gleichzeitig ist es für meine Kunden aber immer wichtig, dass du zum Beispiel, ähm, Facebook mit bespielst und LinkedIn, weil es sind Plattformen, wo du, sage ich mal, mehr kaufkräftige, äh, Zielgruppen hast. Heißt, du kannst Recruiting für neue Mitarbeiter über So äh, Social Media wie Instagram und TikTok sehr gut machen, weil da eben jüngere Zielgruppe ist. Instagram schon eher, weil TikTok so 'n bisschen unseriös ist. Aber grade was Neukundengewinnung angeht, ist LinkedIn und Facebook deutlich praktischer. Aber wie gesagt, da ist halt die Ziel äh die kaufkräftige Zielgruppe, die der Einkommensdurchschnitt ist 'n bisschen höher, heißt die Menschen sind da auch du kriegst halt Menschen leichter dazu, was zu kaufen von dir.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ne, super, aber das klingt ja auch so total, ähm, eingängig, und man hört das ja auch immer wieder, ne, dass grade so, auch was das Social-Media-Recruiting angeht, dass das ja auch immer 'ne wichtigere Rolle spielt. Grade vielleicht auch so in Regionen, ne, ähm, die, ähm, ja, auch, äh, Schwierigkeiten haben, auch so Nachwuchs zu finden, ne? Man man hört das ja auch immer wieder, dass gerade so der Mittelstand, grade Handwerksbetriebe ne, dass da immer so Fachkräftemangel herrscht. Hast du das auch schon erlebt?
Ja, total. Deswegen ist ja auch der meiste Use Case, sage ich mal, den ich bediene also die meisten Menschen, die, ähm, meine Hilfe brauchen, die, äh, sagen genau das: „Okay, wir brauchen neue neue Auszubildende und neue Mitarbeiter.” Und das funktioniert auch am besten. Also, ich muss sagen, klar, du wirst 'nen Handwerker nicht auf LinkedIn finden, aber über Social-Media-Anzeige auf Instagram und Facebook grade kannst du, was Neukundengewinnung angeht, sehr viele Punkte schlagen bei den Menschen.
Mhm. Mhm. <chuckles> Super. Ja, es hat mir total viel Spaß gemacht, sich, äh, mit mir äh, dass wir uns so ausgetauscht haben zu dem Thema. Konnte ich viel Neues dazulernen und ich wünsche dir noch 'nen schönen Abend. Vielen lieben Dank.
Danke dir. Wünsche ich dir auch.